Ra nhá, em em thấy là tức cái nếu mà, như kiểu, cái ngày trước thì không nói làm gì, nhưng mà, ờ, cái thời điểm thời kỳ hiện tại ấy thì em nghĩ nó sẽ phải cân bằng mọi thứ, tức là vừa có thể là vừa một cái đam mê của mình và vừa là một cái mà mà mà thị trường cần. Chứ không thể là mình sẽ mình cứ đi làm ở một cái mình cứ muốn một cái là mình sẽ làm, à, cái mà mình mong muốn, tức là mình ừ, thuần túy đam mê thôi, nhưng mà trong khi đấy thị trường nó không hề cần ấy. Thì tức là mình làm cái đấy cho ai? Mình làm cái đấy mình làm cái đấy để kiếm tiền mà, đúng không? Tất nhiên làm vì sở thích. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Kiểu như phần thuần túy đam mê thôi, đúng không? Ừm. Đúng rồi. Thì đúng rồi. Với cả với cả là cái giá trị mình đóng góp cho cái thị trường, cho cái nhu cầu thực sự nó là là ở đâu, phải không em? Ừm.
Đúng rồi. Thì thật sự là vấn đề lấy là cái mà cái việc mà, như kiểu, công việc mình làm ấy, nó có thể là vừa là một cái nguồn thu nhập nuôi sống mình và vừa là một cái mà mình làm và mình yêu thích nó. Ừm, thật sự là có những cái mà bây giờ đến bây giờ cái công việc hiện tại ấy thì tất nhiên là đối với em nó không phải là một cái công việc mà mà em mong muốn. Nó không phải là một cái công việc mà
Ừm. Ừm. Không phải là công việc mong muốn hoàn toàn thôi. Nhưng mà ừm.
Ừ, đúng rồi, hoàn toàn, nhưng mà nó nó vẫn nó vẫn, gọi là, nhu cầu của xã hội cần này, và nó mang lại cho mình cái nguồn thu nhập, nguồn, ừm, kinh tế, gọi là, ổn định để mình có thể, gọi là, ờ, bước tiếp, ưm, trên cái con đường mà mình, ờ, đã chọn, kiểu, kiểu như vậy, nhưng mà đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Nhưng mà nhưng mà em có cân bằng được giữa cái, kiểu, v tuy rằng bây giờ là không phải là cái việc mà em đam mê hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn có cái gì là cái mà em thích chứ, đúng không?
Đúng là tất nhiên thì nó em em nghĩ là như vậy. Nó vẫn có một cái gì để em thích thì có thể là, như kiểu, khi mà em đi làm chẳng hạn thì em có thể là, ờ, bế mấy đứa trẻ con, ví dụ, như kiểu, em nhìn đứa nào đáng yêu thì em sẽ bế nó. Mà bố mẹ nó cũng rất là thoải mái khi mà đưa đưa con cho em bế, kiểu, ờ, có có nh đúng rồi, có có nhiều lúc buồn cười lắm, kiểu, ừm, khách thì không ký được, khách, kiểu là, bề bế con mà lên là không ký được mà cũng không có ai đi kèm, thế em bảo: "Đưa đây, bác bế cho." Ừm, đúng rồi, em hỗ trợ em bế bế đứa trẻ con nó cũng ngồi ngon ngon lành trên, ơ, cứ, gọi là, ngon lành trên tay em ấy. Thế xong rồi mẹ nó có thể ký được mà cũng thoải mái. Thế là xong rồi em thấy là, ừm, nó cũng là một cái gì đấy làm cho mình, kiểu, cảm giác thoải mái này, mình được, gọi là cái công việc nó không hẳn là 100% là mình yêu thích, hay là là là cái đam mê của mình, nhưng mà nó cũng mang lại cho mình những niềm vui, đúng không? Chính xác.
Tức là ít nhiều ấy. Ừm. Ừm. Trông bác sĩ đầy tin tưởng mà. <laughs> Ừm. Ừm. Thế là em em em hỗ trợ. Ừm. Đấy. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Rồi, rồi. Ừm. Ừm. Ô kê. Nhưng mà em tìm được niềm vui, phải không? Đúng không? Em tìm được niềm vui. Thế thì những ngoài những cái niềm vui như em vừa kể ra thì còn những cái niềm vui gì nữa trong công việc mà làm cho em cảm giác là cái sự mà có cái chút chút đánh đổi đi, chút chút đánh đổi giữa đam mê và nhu cầu thị trường đi, thì thì còn còn cái gì nữa không?

Em nghĩ là có chứ, nó có nhiều thứ để ảnh hưởng chứ. Tất nhiên là với một người mà mà cố chấp như em ấy thì, ờ, thì tất nhiên nhá, nó nó cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù là em mặc dù nhá ờ, đúng rồi, dù nhá mặc dù cái giai đoạn mà em quyết tâm là em đi, ờ, vào Nam, em sẽ đi học ở trong Nam ấy, thì tất nhiên là lúc đấy một mình em chống lại, gọi là, mafia, chống lại tất cả mọi người ấy, nhưng mà nói chung là em vẫn quyết tâm là em sẽ thực hiện. Em biết là khó khăn, em biết là là, kiểu, căng thẳng đấy, kiểu thật sự là là nhiều thứ đấy, nhưng mà em nói chung là em thực ra em cũng đoán được là nó mặc dù
Ừm. <laughs> Ý kiến chỉ để tham khảo nhưng có ảnh hưởng. <laughs> Ừm. Ừm. Rồi, ừm. Ừm, ừm. Giai đoạn đấy là giai đoạn chạy theo đam mê đấy nhỉ? Ừm, giai đoạn chạy theo đam mê.
Đúng, đúng là giai đoạn chạy theo đam mê đấy. Mặc dù mặc dù là dặt dẹo đấy, nhưng mà em em, gọi là, cũng dự đoán được là mình cũng, nói chung là thật ra mẹ em mẹ em cũng mẹ mình cũng sẽ ổn với cái giai đoạn đấy, nói chung là tất nhiên thì nó ý là về về mặt về mặt kinh tế ấy thì thì
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, tức là gia đình thì, ờ, tham gia đình thì tất cả mọi thứ đều là mọi người đều là lo th lo cho em thôi, phải không? Đấy, kiểu thế. Ừm.
Nó Dạ vâng. Thì thì tất nhiên là cũng cũng là xoay sở gọi là mượn chỗ này, mượn chỗ kia các thứ ấy, nhưng mà em em nghĩ là có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy thì nó cũng là một cái mà em, ơ
Ừm. Ừm. Tự hào về nó, ừm, em
em nghĩ là cái không, em em em em nghĩ là em không dám tự hào cái cái đấy. Tại thật sự là nó
<laughs> Thế á, tại sao? Tại sao lại không tự hào được? Bởi vì là đâu phải là ai cũng làm được như thế đâu. Ừm.
nó Tức là cái tự hào Ừm, em thấy là để làm thế thì nó đánh đổi nhiều thứ lắm. Em em em không dám từ em em không dám dùng cái từ mà tự hào về cái việc đấy. Tất nhiên là cái việc mà mình
Rồi, ô kê. Thế thì em cảm thấy như thế nào? Nếu mà em không tự hào được thì em cảm thấy nó như thế nào khi mà em, ờ, chạy chạy theo đam mê như thế? Ừm.
Ừm. Em Em nghĩ là tức là mình có thể là, ừm, nó là một cái gì đấy, bước bước đầu thành công, gọi là, tách biệt cái ý kiến cá nhân của mình thôi, tức là mình có một cái suy nghĩ cá nhân riêng của mình, tức là mình có một cái, ơ, cái quyết định riêng của mình, mà không không để người khác ảnh hưởng, chứ còn, ừ, tức là sống chết mình quyết định đấy, chứ em không dám là dùng Tại vì thật sự là, ừ, khi mà chị phải nhìn cái lúc mà lúc mà bố em khóc và quyết định là cho em đi vào trong Nam ấy, thì lúc đấy đúng là, kiểu, ờm
Ừm. Ừm. Ờ, phải gạt lại nước mắt đằng sau lưng, đúng không? <laughs>
Ừm, tức là em em em bản thân em thì em không khóc được. Thật sự là có nhiều thứ, cái
Ừ, nhưng ý là cái cảm xúc của em vào lúc đấy nó cũng tương tự như thế, phải không? Ừm.
Ừm, ừm, nói chung là nó cũng có nhiều thứ nó rối lắm, nó nó nó nó khiến em suy nghĩ nhiều thứ về đam mê về về mọi thứ. Đấy là rõ ràng là một cái là, ờ, mọi người thì muốn cho mình một cái sự ổn định, nhưng mà rõ ràng là mình thấy là nhu cầu của thị trường nó nó không nó không nó nó sẽ không phải là yếu tố lâu dài. Thật sự là nó, ừm, ừm, nó chỉ là mang tính thời điểm thôi và nó cũng không phải là cái đam mê của mình, thì lúc đấy là em quyết định là là mình sẽ không đi theo nó. Còn em sống chết với nó em sống chết với nó thì thật sự là là
Nó sẽ, ừm, nó sẽ chỉ mang tính thời điểm thôi à? Ừm. Ừm, ừm, ừm.

Thế thế nhá, thế bây giờ em so sánh giữa cái giai đoạn mà em, ờ, chạy theo đam mê vào cái thời điểm đấy đi, chứ còn sau này mà chạy theo đam mê thì nó sẽ khác rồi, bởi vì là là hai giai đoạn khác nhau. Ờ, với lại cái giai đoạn mà em đang, ờ, phải cân bằng lại với cái nhu cầu thị trường như hiện tại đi, thì thì cái cảm giác của em so sánh so sánh cái cảm nhận của em vào hai cái giai đoạn đấy
Em nghĩ là ừm. Ừm. Dạ vâng. Dạ vâng.
thì, ờ, nó nó có những cái tích cực như thế nào và nó có những cái tiêu cực ra làm sao? Ừm.
Em em nghĩ em nghĩ Em Em nghĩ là nó sẽ có nhiều thứ khác nhau đấy. Tại vì thật sự nhá, chả là cái lúc đấy em chạy theo một cái là nó nó mơ hồ và nó, kiểu, nó em em chỉ nghĩ nó sẽ được như vậy thôi chứ em không em, à, em không hề biết rằng là để mà được như vậy thì nó đúng rồi, cũng cũng cố gắng mò, cũng cố gắng lê lết đấy, nhưng mà thật sự là bản thân mình lúc đấy mình cái sự cố gắng của mình nó cũng chưa tới, nó nó cũng chưa nó cũng chưa chưa ô kê lắm. Thì, ờ, thì thật sự là cái lúc mà cái thời điểm mà em dứt khoát là em em làm theo cái đam mê của mình ấy, thì đúng là lúc đấy là em, ờ, vừa áp lực từ gia đình này và vừa, kiểu là, suy nghĩ nhiều thứ về kinh tế này. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại ấy thì tất nhiên là mình cũng vẫn đang làm theo đam mê nhưng mà mình có một cái gì đấy mình có một cái niềm tin nó chắc chắn hơn thì có một cái ơ, ít nhất ừ, nó là một cái bước đệm. Đúng rồi, gần đến hơn. Đúng, chính xác, an toàn hơn. Nó tức là bản thân mình có thể tự làm cái điều đấy mà mình không không ảnh hưởng đến người khác ấy, thì thì nó cũng là một cái mà em nghĩ là nó nó làm em, kiểu, cảm giác nó thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn so với cái lúc cái thời điểm trước rất nhiều. Tất nhiên là em em em không phải là một cái người suy nghĩ suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà tất nhiên là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái cái dạ vâng.
Ừm. Ừm. Rồi, cũng cố gắng bò để lê lết, để được. Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, gọi là, bước đệm bước đệm bước đệm gần đến hơn với đam mê mà nó an toàn hơn, phải không? Ừm. Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ô kê, ô kê. Đồng ý. Ừm. Ừm, chắc chắn rồi. Tức là mình không suy nghĩ quá nhiều nhưng đâu có nghĩa là mình vô tâm đâu, đúng không? <laughs> Ô kê. Thế bây giờ nếu mà hỏi em là em có một cái, ờ, gợi ý hoặc một cái lời khuyên gì đấy để cho một người mà người ta cũng đang bị chông chênh giữa việc làm theo đam mê hay nhu cầu thị trường ấy, thì em có một cái câu gì nó ngắn thôi, để em em em nhắc nhở hông? Ừm.
<laughs> Em ừm, em nghĩ là nhá, thì thì tức là đam mê thì đam mê nhưng mà vẫn phải cân bằng giữa yếu tố của thị trường. Tất nhiên là cái cái từ cân bằng thì nghe thì nó nó khó lắm, nhưng mà đúng rồi, nó nó bao hàm nhiều thứ lắm. Với với cả là bản thân mình đôi khi cũng phải buông bỏ những cái thứ mà mình, gọi là, đam mê hay buông bỏ những cái thứ mà mà mà, kiểu là ừm, đúng rồi, để gác lại đã. Thì em nghĩ là mình thật sự là là phải cân bằng, vẫn, ờ, vẫn nó vẫn phải cân bằng mọi thứ thì mình mới có thể, gọi là, về lâu, về dài được, chứ còn nếu mà cứ cương quyết mà đâm đầu ấy thì thật sự là nó khó lắm.
Ừm. Nó nó bao hàm, nó bao quát, ừm, nó rộng. Ừm, hoặc là mang tính tạm thời để gác lại đã, đúng không? Ừm. Vẫn phải lựa chọn một cái gì đấy nó ờ, <laughs> ô kê, vẫn phải có sự cân bằng. Ừm. Một trong hai thứ thì đều nó sẽ sẽ dẫn đến sự mất cân bằng và sẽ rất là khó để trụ được với cái áp lực hiện tại. Ô kê, cảm ơn em rất là nhiều với những cái chia sẻ rất là hữu ích.
Đúng rồi. Dạ vâng. Đúng rồi ạ.